Hmm pwede mo bang ah, ikwento ang isang tagumpay na hindi mo talaga inasahan?
Ah oo meron akong isang kasing ah, ito nangyari ito nung kolehiyo ko. So meron kaming feasibility studies nun. So nung una, masaya na kami na na-approve yung aming feasibility study ganyan bilang grupo na tagumpay kaming nai naipasa namin yung proyekto namin. Pero ang hindi namin inaasahan dun lalo na ako na bilang napili nilang leader ng mga panahon na yun yung magkaroon pa kami ng extra award na alam mo yun? Na nakilala pa yung ano namin proyekto namin. So isang hindi inaasahan tagumpay oo talagang, wala eh, wala sa plano na mag-focus tayo sa award o i goal natin na magka-award tayo basta sa amin ang goal lang namin nun, maipasa lang siya okey na sapat na yun basta't okey na siya. Pero yung ma-recognize pa kami tapos mabigyan kami ng award napakasaya yung yung pakiramdam na yun.
Mm. Mm. Ay ang galing. Mm. Mm. Mm. So, parang hindi niyo talaga plinano o ginoal na magkaroon ng award 'di ba. So, bigla na lang siyang nangyari.
Wala, oo, walang-wala talaga. Lalo na 'yong ang mga kalaban pa namin no'n sa proyektong ah, sa feasibility na 'yon, andaming magagaling. So, parang kami, wa wala na kaming ano diyan, laban diyan, sige bahala na kayo sa mga awardings, ganyan. Pero, sinabihan kami ng professor namin na, "O, umattend kayo, ha. Alam ko matatawag 'yong pangalan n'yo." Gumanon lang siya kumbaga nagbigay siya ng hint sa amin. So, kami naman parang, "Ha? Matatawag?" Siguro ba 'pag umakyat siya ng stage babanggitin na lang 'yong pangalan namin. So, kami naman sige go kami, pero 'yon 'yong kinagulat namin na, kaya pala sinabi niyang babanggitin 'yong pangalan dahil isa pala kami sa mga a-a-awardan. So, ayun, ang saya.
Mm. Mhm. Tama. Aha. Okay. Mm. Wow! Ang galing naman pala. Pero ano 'yong unang pumasok sa isip mo no'ng, ah, na-realize mong, "Ay! Ano pala kami ang galing pala namin may award pala kami."
<chuckles> Kayan Mm. Alam mo, unang-unang pumasok ko sa isip ko noon, ang galing ng team ko. Kasi sila talaga 'yong bumuhat sa ano, proyekto namin, ah, ah, ako din nagulat din ako ng mga panahon na 'yon na ako 'yong pinili nilang maging leader. Kasi ako 'yong tipo ng tahimik lang at na estudyante na gumagawa lang kumikilos ku ganyan. Pero 'yong para pagkatiwalaan ka, so, sa'kin ang bigat-bigat ng pakiramdam na 'yon. Pero sabi ko humingi ako ng tulong kaya nga. So, humingi ako ng tulong sa kanila sabi ko, "Ah, kailangan ko ng ano ninyo tulong ninyo hindi puwedeng ako lang kikilos para sa grupo na 'to, kasi kung ako lang, kakayanin ko naman. Pero kailangan ko kayo kasi ano 'to, eh, team effort siya, eh, na mangyayari." So 'di ba, so, nagpasalamat naman ako sa kanila kasi nagpakita talaga sila ng effort, 'tsaka nakita ko rin kung pa'no nila pinaglaban 'yong proyekto namin. So, siguro dahil do'n nakita ng ng professor namin 'yong gano'ng effort na 'yon na magkakasama talaga kami na bumubuo no'n. Kaya siguro nabigyan din kami ng magandang recognition.
Hmm. Ah. Mm. Ah, leader ka kasi. Mm. Mm, o Totoo naman. Ayan. Mm. Ah, ayun, so, nagbunga lahat ng, uhm, di ba, ah, uhm, ng mga ginawa niyo, saka yung teamwork niyo. So, ibig sabihin ang ganda kasi lahat kayo na may naiambag, di ba? Sa isang proyekto niyong yan. Pero sino yung unang nakaalam o naka-share mo ng tagumpay na yun?
Oo. Tama. Ah, noong una kasi nung binanggit na sa'min ng professor nandoon kami sa may booth namin kasi may kanya-kanya kaming booth nun, eh. So, nung nandoon kami sa booth namin kasama ko lang yung dalawang kaibigan ko na miyembro ko ng team namin. Tapos dumaan yung professor namin kasi nga nagche-check-check na siya ng mga booth ganiyan. Yun na nga yung parang nagbigay siya ng hint sa'min na "Oh, mag-attend kayo ng awarding, ha, babanggitin yung pangalan niyo." Ganiyan. So kaming tatlo tatlo na lang kaming natira sa booth nun parang nagkatinginan kami, "Ay, babanggitin siguro yung pangalan namin ganiyan." So, kaming 3 yung unang nakaalam ng ano kaagad na may something. Tapos nung nandun na kami sa mismong venue sa auditorium
Mm. Ah. Mm. Oo.
wala talagang may alam sa'min, as in, gulatan kumbaga yung nangyari. So, 3 rin kaming uma ah, hindi 3 ba kaming umattend nun, parang ano, kalahati nung grupo kasi 12 kami sa isang grupo parang kalahati magkakahiwalay lang kasi yung iba. Kami nung tatlo, nung tatlong kasama ko sa booth, kami din yung magkakatabi nun sa ano, sa auditorium. So, nung tinawag na yung pangalan namin nagtutulakan pa kami kung sinong aakyat sa stage. Oo, kasi nagkakahi oo, nagkakahiyaan, alam mo yun? Tapos, siyempre bilang leader sabi ikaw na umakyat, ikaw yung leader ganiyan, ganiyan. Pero siyempre hinila ko yung dalawang kasama ko, sabi ko," Samahan niyo ko kasi" ano parang okey lang naman kahit marami yung umakyat tapos hinahanap ko yung ibang kagrupo ko, hindi ko sila mahanap kasi magkakahiwalay nga kami, so 3 lang kaming nakaakyat sa stage nun na tumanggap nung ano na yun, nung trophy nga yun ganun.
Mm. Mm. <laughs> Nahiya kayo. Mm. Ah. Mm. Ah, okey. Ayan. So, mabuti na lang di ba parang nandun rin sila nung, uhm, ah, nalaman niyo na panalo pala kayo ganyan, may award kayo. Siyempre mas maganda yung may ka-share ka sa tagumpay di ba?
Korek. Oo, tama ka diyan. Ang sarap din sa feeling na ano nakikita mo sa kanila yung saya nare-recognize sila tapos, yung tagumpay na "Yes hindi lang tayo basta nakapasa". Parang ano pa may konting yabang pa sa ibang group na o di ba meron kaming award, yung parang ganun. Pero, loko-lokohan lang ah hindi naman totoong yabang talaga.
Mhm. Mhm, tama. Oo. Eh, paano an naman nagbago yung pananaw mo sa sarili matapos mo itong maranasan?
Alam mo, na-boost yung confidence ko. Kasi nabanggit ko nga nung simula di ba nung nun palang napili ako bilang leader, wala sa ano ko wala sa isip ko na maging leader leader ako. Gusto ko lang maging member talaga pero, ibig sabihin nagtiwala sila sakin dun pa lang nagsimula ng ma-boost yung confidence ko. Pero nung time na ng yan may recognition na ganun sinasa kinakausap ka ng professor mo na, ah, maganda yung sa deliberation namin sa, ah, pagde defend namin sa sa feasibility namin. Ano ang taas ng confidence namin, ng tiwala namin. Ako ako bilang sa sarili ko nung panahon na yun, ah, masaya ako kasi talagang na nabuo ko yung grupo kumbaga. So, yun yung nabigay sa akin na ano no, na tag na tiwala sa sarili sa tagumpay na nakuha ko dahil dun.
Mhm. Oo. Mhm. Mhm. Hmm, ayan so at least di ba nagkaroon ka ng tiwala sa sarili mo na pwede ka palang maging leader di ba? Parang oo yun so yun nadagdagan yung confidence mo nga sa sarili. Ayan so maganda pala talaga yung naging resulta nung nangyari. Pero ano na ano yung ano natutunan mo sa karanasang yun? Sa tingin mo ba um nangyari yun dahil sa tiyaga, pananampalataya ba, or sa swerte?
Kaya nga eh. Tama. Hindi eh, naniniwala ako na ano team effort talaga siya na posible talaga yung lahat lalo na yung magkaroon ka ng recognition or award. Kung yung buong grupo talaga kumikilos, tsaka yung buong grupo ay ano ah, bukod sa may tiwala sila sa'yo, may tiwala ka din sa kanila na kung anuman yung pinapasa mo sa kanilang, o yung pinapasa mo sa kanilang gawain ganyan, o departamiento departamento sa isang gawain. Ay nagagampanan nila. Kasi may mga pagkakataon na o bibigyan mo sila ng gawain tapos bibigyan mo sila ng deadlines, nangyayari talaga yung ano yung hindi nila naaabot yung deadline nila tapos nagrereklamo ka pa ganyan. So pag mga ganun pagkakataon nagpapatawag ako ng meeting kasi kinakabahan na ako eh. Kasi ah, baka magkaproblema kami dun. So dun ko nakita din yung effort ng ibang kag member ko na yung kung sino yung nahihirapang ka miyembro namin nagtutulungan. Hindi iniiwanan sa ere na eh ano mo yan yan yung assignment sa'yo nakatakda sa'yo gawin yan. Hindi eh so dun ako natuwa din na ano, buo talaga yung grupo sa pagtutulungan para matapos talaga at maging maayos talaga yung proyekto lalo na yung propesor kasi namin napakahigpit talaga na parang lagi niyang dina-down yung ano namin proyekto namin. So kada Linggo na makikipag-defend kami sakanya parang lagi nalang kaming kinakabahan, pinagpapawisan kami ng malamig, oo ganun yung pakiramdam talaga namin nun siguro dahil malaki rin naitulong talaga ng propesor namin para palakasin din yung confidence namin para pag humarap na kami sa mga jury ng mga panahon na yun. Ano na wala nang pwede pang itanong kasi nalinis na niya na nasala niya na kami kumbaga.
Mm. Mm. Tama. Mm. Ay, oo. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. Hmm, tama. Siguro nakita niya rin kasi yung potensiyal ninyo kaya di ba parang sinasanay talaga at pinu-push niya kayo di ba? Na gawin talaga ng maayos talaga siya. Ayan naku. Pero alam mo kung hindi naman nangyari yung tagumpay na yun di ba paano kaya ano, paano kaya iba ang direksiyon ng buhay mo ngayon?
Pwede siguro. Mm. Um siguro no ah nung mga panahon na yun ang hindi kung hindi man kami nakakuha ng tagumpay na award na yun ah, okey lang din sa amin eh. Parang ang mahalaga nalang sa amin nun yung nabuo namin na natapos namin siya ng ah, maayos, naipasa namin siya ng maayos. Sabi ko nga sa'yo wala kaming expectation talaga sa simula pa lang eh. Yung yun lang talagang maipasa namin sa mga jury panel ng mga panahon na yun. Tapos kung halimbawa naman na nag-fail talaga kami nung mismong kahit sa jury nag-fail kami. Siguro magiging ano na rin sa amin yun parang lesson kumbaga kung ano pa yung mga kailangang iunla i paunlarin pa ganyan or alamin pa hindi lang tapos parang kwestyunin din yung sarili namin kung ah, saan kami nagkulang at dun namin ah, baguhin kung ano mga dapat baguhin ganun.
Mm. Mm. Okey. Mm tama. Mm, kumbaga kung hindi man niyo nakuha yung tagumpay di ba, kung hindi man kayo nagka-award. At least nagkaroon kayo ng ah, experience, at saka di ba ginawa niyo yung yung best niyo para um yun mapagtagumpayan yung proyektong yun mm.
Korek. Mm, mm. Tsaka ano din nakatulong din yung ano ah, lagi kaming nahahamon. Kasi parang ano na lang din yung karanasan na nag-i-stick kami together talaga nagsasama-sama talaga kami na o na-kwestyun ka diyan kailangan baguhin natin ganto. So magtutulungan na naman, babaguhin na naman, magte-team effort na naman kami na, um, maging mas maayos pa oo ganun yung ano talaga team effort talaga palagi.
Hmm, tama. Mm. Naku, tama. Mm, totoo naman. Pero ano, paano mo gustong gamitin ang tagumpay na yun para magbigay inspirasyon sa iba?
Ayan, yan yung ano, nakakatuwa diyan. Kasi ah, simula nung unang challenges pa lang sa amin ng professor namin, yung mga ibang kagrupo namin, mga ka-classmate namin na kabilang sa ibang grupo, parang na-inspired sila sa amin na, "Uy parang ang galing niyo naman, nai-defend niyo ng ganyan ng maayos ganyan, natuwa yung professor sa inyo, pinuri kayo, tapos ngayon, um, meron pang award." So kasi sa buong section namin, kami lang yung merong award. So, parang nakakuha sila ng inspirasyon. Oo, para sa mga ibang section na marami talagang magagaling. So parang na-inspired sila dun na parang kung ano yung effort na ginawa namin, parang gusto na rin nilang i-adapt kumbaga sa grupo din nila. Para naman sa susunod mas maging, ah, maging maayos din yung pagpe-perform nila at makuha nila yung tagumpay din. Tagu nakuha namin.
Mm. Ah, ang galing. Mm. Tama. Mm. Tama. Hmm, parang kayo 'yong naging ano inspirasyon 'no, na, na parang, "Ay puwede naman pala tayong, ah, maging katulad nila basta gawin lang natin lahat ng, ah, magagawa natin mag-aano tayo teamwork talaga para mag magtagumpay din tayo kagaya nila." So, 'yon nga parang naging inspirasyon kayo na puwede naman palang mangyari din sa kanila.
Oo. Mm. Tama. Tama 'tsaka ano din, ha, hindi lang din sa bus mismong classroom namin 'yong, ah, na-inspired namin kasi may mga ibang section din na lumalapit sa amin na parang nagtatanong na, "uy paano ba 'yong ginawa n'yo sa ganito, um, okey lang ba 'yong ganito 'yong parang nagiging ano na kami parang batayan gano'n. Tapos, parang nasusukat na rin nila kung maka kung nakapasa kami gagayahin nila ma-inspired sila at gagayahin 'yong proseso namin, makakapasa na rin sila 'yong parang gano'n.
Mm. Ah. Okey, oo. Mm. Mm. Mm, tama. So parang hinihingan na rin kayo ng tips ng suggestions gano'n. 'Di ba, kung anong ginawa ninyo, kung anong sikreto ninyo, kung bakit kayo nagtagumpay, oo. Ay sumikat pala kayo do'n.
Oo, korek. Oo, totoo yan. Kahit papaano 'no, sa pro sa proyektong yun tsaka nakakatuwa din, um, para sa'kin 'no na nakakatuwa yung para sa'kin napa napagtibay, napalalim pa yung samahan namin ng mga magkakaibigan kami magkakaibigan tpoas magkakagrupo. Meron din kasi kaming ibang miyembro na dati-dati hindi naman talaga namin sila ka-close, hindi namin sila, ah, kapalagayan ng loob. Pero dahil sa naging napili kaming magkasama-sama sa isang grupo parang doon lumalim 'yong ugnayan, naging mas maging kaibigan pa, ganyan. Naging bukas, naging ayun, lalong ano lang, parang lumaki lang lalo 'yong samahan, ganyan at barkadahan.
Mm, mm. Mm. Ah. Mm. Mm. Ah, ayun. Ang ganda naman pala nung nangyari, ayan. Pero sa tingin mo, ah, may mga tagumpay ba talagang hindi inaasahan o lahat ay bunga ng mga maliliit mong pagsisikap araw-araw?
Uhm, siguro yung bunga ng pagsisikap mo sa araw-araw, meron at meron ka talagang ano niyan, hihintayin kumbagang tagumpay na mangyayari. Pero nangyayari din talaga yung mga bagay na alam mo 'yon, para sa'yo normal mong ginagawa, basta maayos at disiplinado mong ginagawa 'yan, may mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, may tagumpay pa lang naghihintay sa'yo. Kaya nga nandiyan 'yong sinasabi ni sa Bible, 'di ba, na magsumikap ka lang, magpatuloy ka lang. Parang siya na yung bahalang mag-recognize sa'yo. 'Pag na-recognize ka niya, magugulat ka na lang dahil ano, yung surpresang naka nag-aabang sa'yo, 'yon na 'yong tagumpay na ibibigay niya sa'yo. Puwedeng success sa trabaho na bigla na lang na-promote ka, ganyan, 'di ba? Or puwede rin naman nasa isang alam mo 'yon, 'yong halimbawa, pag-iipon mo ng ng pera mo, ganyan tapos biglang tumaas 'yong interest, 'yong gano'n. Puwedeng isang bi biglaang ano 'yon, eh, na hindi inaasahang tagumpay, 'yong mga gano'ng simpleng bagay lang. Wala kang kaide-idea talaga, as in clueless ka, pero ayun nga, merong susulpot at susulpot na tagumpay, kumbaga.
Mm. Hmm, tama. Mm. Hmm. Tama. Mm. Ay. Tama. Mm. Mm. Kumbaga, naka, ah, parang destined na siya na mangyari talaga sa'yo na, 'di ba, na 'yon talaga 'yong, um, nakatadhana na na, um, na parang darating talaga 'yan sa buhay mo, 'di ba, na 'yong tagumpay na 'yon, mm.
Oo. Oo, pero dapat sasamahan mo pa rin yan ng pagsusumikap pa rin. Hindi yung bastang nanahimik ka lang, nakaupo ka lang na oo, na parang gusto mo may papatak na lang. Parang 'di ba sa puno ng saging na hintayin mo bumagsak yung puso ng saging para sa'yo, hindi. Dapat kumilos ka pa rin. Bigya bigay ka pa rin ng effort.
Tama, nag-aantay. <laughs> Oo. Oo, oo. Tama nga naman, ganun nga. Naku, maraming salamat, ah, at, ah, sa pag-share ng mga experience mo.
Iyan, salamat din sa pakikinig sa aking munting di inaasahang tagumpay. Paalam.